Còn ví dụ như là con bạn mà sinh ra ở nước ngoài đi, thì cái vụt vụ mà ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ đó, thì bạn quyết định như thế nào? Ờ, vẫn giữ theo cái, ờ, tiếng Việt nè, hay là, ờ, cho con, a, học hoàn toàn, à, tiếng Anh luôn?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là mình sẽ cho con mình học tiếng Việt. À, lý do là tại vì nó cái câu chuyện ngôn ngữ ấy, nó cũng hông hoàn toàn là câu chuyện văn hóa, mà là mình là một cái người đã sống ở nhiều nơi trên thế giới, cho nên mình nghĩ là kệ, chỉ cần bạn biết nhiều hơn người ta 1 hoặc 2 ngôn ngữ, là bạn đã hơn người ta rồi. Còn còn cái châu chuyện văn hóa khoan hẵng nói tới, tại văn hóa nó nhiều dữ lắm, còn nhưng mà cứ biết nhiều tiếng đi là tốt.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng.

Ờ, thực ra người ta khá là ngại trong cái chuyện đó, có nghĩa là mọi người rất là ngại nói cái gì, ờ, ờ, tiêu cực á. Ờ, như đúng rồi, ví dụ như là, ờ, thậm chí đi khi mà giáo viên đi, họ phê bình mình, họ cũng sẽ phê bình theo một cái kiểu, gọi là, tích cực hết sức có thể, hoặc nếu hổng tích cực được thì nó sẽ chung chung thôi, chứ nó sẽ không có nó hông có mang nó hông có nặng nề á, họ vừa họ giảm cái cái cái sự nặng nề hết sức có thể.
À, vậy đó hả? Ừm, thế thì, à, mình cũng hiểu được cái sự văn hóa, ơ, linh hoạt ở bên Úc với Mỹ vậy rồi. Thế thì, ờ, với bạn là người Việt Nam mà qua bên đó sống á, thì, ờ, bạn gi giữ gìn cái văn hóa của mình như thế nào để mà mình, ờ, à, hòa nhập hay là mình có thể tiếp thu cái mới như thế nào ha? Bạn chia sẻ thêm được hông?